Ma io cerco sempre di di di risolvere da me, se posso, inso per evitare di generare, ehm, stress, per gene per evitare di generare qualunque tipo eh, esatto, ecco, cerco, mhmm, di dire no, lo stress deve essere limitato, no, quindi non non trasmesso. Poi certo che parlare coi familiari, insomma, con tante ehm, quello è giusto, trasmettere eh, ecco esatto, sì, sì. Però principalmente cerco, se posso, di risolvere da me. E tu invece? In questo
Okay, okay, okay. Sì. Stress, diciamo, di ehm, di trasmettere stress ad altre persone. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì, mh-mh, erto, certo. Persone care, vicine. Mh-mh. Okay, mh-mh. Allora, io, ehm, forse prima ne parlavo di più, adesso cerco di risolverl da sola. Un po' crescendo, sai, uno cerca un po' sempre di non scaricare problemi sulle persone poi che ci stanno vicino, nonostante quelle persone poi faccia piacere, perché poi alla fine, ehm, se non ci circondiamo di persone che si preoccupano sì.
Okay. Certo. Chiaro, no, no, coinvolgere, sì, perché eh, esatto, esatto. Però dice
Poi secondo me, ehm, a volte consiglio a persone che sono particolarmente stressate, perché poi a volte, sai, ehm, noi, mhmm, non esperti della psicologia, ehm, magari non sappiamo bene non sappiamo gestire il nostro stress, figurati lo stress altrui, diciamo così. E <chuckles> e quindi spesso, ehm, consiglio sì, spesso consiglio di andare da un terapista quando forse è troppo elevato. Non so tu, che ne pensi?
E Certo. Eh, No, no, è vero, è vero. <chuckles> Giusto. Magari facciamo un errore, eh, tentando di fare del be Chiaro, eh. Ci sono specialisti, sì, sì, indubbiamente, indubbiamente ci sono bravi specialisti anche in ques senso qua, quindi che possono aiutarci a gestire lo stress quando arriva da determinati livelli, ecco, farsi aiutare, non c'è niente di male, eh.
Mh-mh. Aiuta molto secondo me. Mh-mh. Sì, sì, sì, sì. <chuckles> Sì. Sì. Esatto. <chuckles> Comunque mi è venuta voglia di andare a fare karate parlando di questa cosa. Va adesso vado in palestra. <chuckles> Ciao.
Bene, allora buon allenamento. <chuckles>